Depuis 2020, depuis, heu, ben, depuis la période covid hein, et et tous ces longs mois de de confinement, il y a énormément de gens qui ont voulu évoluer vers le télétravail. Beaucoup d'entreprises aussi d'ailleurs se sont adoptées à cette, heu, demande. En revanche, il est pas toujours facile de se créer un un bel espace un bon espace de travail adapté à ça, heu, à domicile. Toi justement, comment tu fais pour, heu, aménager ton espace de travail et de télétravail surtout?
Bah en fait moi, j'ai, heu, j'ai commencé il y a pas très longtemps le le télétravail, mais déjà, avant je faisais des petites, hem, des petites missions en en freelance on va dire. Heu, enfin en tout cas indépendant pour moi. <clears throat> Du coup j'ai eu quand même beaucoup l'occasion de devoir travailler derrière un ordinateur, tu vois?
Ouais. Mouais. Mmh mh. Mouais.
Et heu, et du coup maintenant que je travaille un peu plus sérieusement en télétravail, j'ai dû, heu, <chuckles> j'ai dû forcément, heu, un petit peu plus améliorer mon mon espace. Alors avant, j'avais juste ouais?
Bien sûr, mais déjà, c'est c'est déjà, c'est pour une entreprise que tu es en télétravail ou c'est à ton compte?
Heu, je suis à mon compte, mais pour une entreprise, ouais, donc, heu, je travaille pour eux, mais je suis à mon compte.
D'acc d'accord d'accord et donc tu es, heu, donc tu es quasi toute la journée en télétravail à domicile?
Ouais, c'est ça c'est ça et puis, ce qui fait
Alors tu t'es aménagé un petit un petit espace pour le faire ou un grand espace d'ailleurs?
Ouais alors pet pet assez petit pour le coup parce que j'ai une petite chambre. En fait, avant, si tu veux, il y a pas plus de 2 semaines, j'étais dans une heu dans une, heu, chambre un peu plus grande
Ouais. Mouais.
et en fait j'avais, heu, un ordinateur heu, donc fixe. Je pense que c'est assez important pour, heu, pour pouvoir être un petit peu flexible, heu, avec les applications qu'on met sur l'ordi. Heu, j'avais, heu, 1 écran, heu, qui me servait avant pour le gaming, donc un bon écran pour le coup. cent quarante-quatre hertz, alors ça change rien du tout pour travailler mais en vrai c'est toujours agréable, heu, visuellement.
Oui. Mmh mh. Mouais. Ouais.
Hem un petit clavier mécanique heu, pareil pour jouer et puis la souris aussi qui me servait avant à à jouer aux jeux vidéo, donc maintenant je joue plus mais, heu, ouais
Ouais, c'est-à-dire que tu as c'est ça, c'est, tu as transformé toute la partie jeux vidéo et et divertissement en partie travail quoi. Tu as transformé cet espace de gaming en espace de de travail, heu, à domicile.
Ouais beh exactement <clears throat> parce que du coup, pour le coup hem, heu, je jouais beaucoup, beaucoup avant depuis que que j'avais 13 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21 et du coup heu, j'ai commencé il y a p il y a vraiment pas longtemps le télétravail, donc j'avais tout mon set up heu, de gaming. J'avais tout ça, heu, à portée de main et donc, heu, c'est vrai que du du matériel de gaming ça ça marche aussi pour du matériel professionnel quoi, forcément heu
Mouais. Ouais. Bien sûr et ce qui est très intéressant dans ce que tu as fait, c'est que ça t'a permis de faire une énorme économie d'argent puisque heu, l'investissement pour, heu, ce genre de d'outils, heu, rien qu'un ordinateur ou un écran, c'est énormément de de coûts, donc là, pour le coup, en fait, tu as «recyclé» entre guillemets, heu, la partie, heu, gaming en travail et donc du coup, ça t'a rien coûté?
Ouais. Ça m'a rien coûté, alors, j'ai quand même dû, heu, changer de casque et heu, et j'ai aussi pris un un un nouveau micro mais, heu, mais globalement, ouais ça m'a ça m'a rien coûté quoi j'avais déjà tout. Alors le le clavier commence à se faire un peu vieux et quand quand j'écris des fois, il y a des lettres qui sont en double, heu, des «S» des «P» donc c'est super galère à écrire des fois, c'est c'est carrément long de corriger, mais en soi, la souris tout ça, c'était, heu, c'était carrément, hem, simple. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un beau frère, qui, heu, qui était beaucoup en télétravail, alors aussi, qui maintenant a complèt
Ouais. <laughs> Mouais. Et qui a su te te donner des conseils?
Heu, des conseils et surtout il m'a donné un autre écran, donc, heu, voilà, il y a 2 semaines j'avais un seul écran. Maintenant j'en ai 2, ce qui est vraiment super pratique, quoi, pour le coup.
Ah oui! Ah oui! Ah oui, d'accord. Ah tu es très, très bien équipé du coup.
Ouais, là, je suis bien équipé, et il m'a donné un mic c'est lui qui m'a donné aussi le micro, heu, sur perche que j'ai maintenant. Donc, heu, donc, heu, clairement ouais, c'est c'est j'ai eu la chance parce que, lui, du coup, il est parti, heu, sur un travail beaucoup plus naturel et beaucoup plus physique. Il est plus en télétravail quoi, globalement et heu, et du coup il m'a dit: «Bah, attends, heu, si tu veux, je peux te passer ça, ça, ça.» je dis: «Bah ouais avec plaisir.» <laughs>
Ouais. Mmh mh. Ah c'est très sympa de sa part hein, c'est très cool hein, franchement.
C ouais ouais, c'est très sympa, ouais, parce que c'est du matériel, heu, vraiment cher!
Beaucoup de gens aimeraient avoir un beau frère comme, heu, comme lui. <laughs>
Ouais c'est vrai, c'est vrai, beh, ouais c'est c'est c'est super. Pour le coup, j'ai eu de la chance, ouais, parce que du coup, là, mon espace de travail. J'ai, heu, devant moi une hem, mon ordinateur avec mon écran fixe et à ma gauche, <coughs> l'autre l'autre écran, donc, heu, pour le coup c'est assez pratique.
Ouais. Et justement, et et justement, et c'est intéressant. Est-ce que est-ce que tu peux décrire cet environnement dans lequel tu travailles? Est-ce que tu t'es créé une espèce de petite, heu, bulle, de petit cocon, dédié à ça? Ou est-ce que, finalement, tu tu as juste transposé ce matériel de gaming dans une pièce, entre guillemets, «quelconque»?
Non, alors en fait, hem, je suis toujours chez mes parents du coup.
Ouais.
Et heu, donc avant, j'avais une chambre, heu, très petite, heu, vers le haut <chuckles> le haut de la maison.
Mmh.
Et heu, quand, heu, enfin, au bout d'un moment je me suis dit, je vais aller je vais aller en bas parce que du coup, j'étais, heu, je suis le dernier de la de la fratrie et du coup, heu, ils étaient plus là. Donc, j'ai j'ai pris la chambre, heu, d'une de mes sœurs et heu, et du coup, la chambre était beaucoup plus grande, parce que ma chambre actuelle, elle était, heu, à 7 mètres carrés quoi, c c'était vraiment minuscule.
D'accord. Plus grande? Ouais. Ah oui! Ah oui, oui, effectivement. Oui, c'est vraiment une petite pièce.
Ouais ouais. Ouais, petite pièce, moi, j'en avais jamais vraiment souffert, mais, heu, là c'est vrai que pour travailler et tout ça, c'était peut-être un peu plus galère. Donc je suis descendu
Non non bien sûr.
et heu, donc j'ai commencé, là, à ce moment-là, à créer mon espace de travail, heu, agréable, heu, visuellement et tout ça très très pratique. En fait, le but c'est que ce soit pratique, je trouvais. Enfin, même s'il y avait quand même beaucoup de bazar sur mon bureau, heu, j'avais j'avais quand même beaucoup de praticité.
Mmh. Mouais. Justem et justement, concrètement, c'est quoi cet aménagement visuel, cet aménagement dans cette pièce un peu plus grande? Qu'est ce que tu as fait pour, justement, te te sentir bien dans ton espace de travail? Un peu comme, heu, t comme en présentiel, des gens qui travaillent dans un bureau, vont des fois se mettre des photos de famille, par exemple, pour avoir un petit rappel, heu, photo de leur enfant, la enfin, est est-ce que est-ce que tu as, mmh, est-ce que tu as adapté quelque chose en particulier, pour l'esprit télétravail, dans cette pièce?
Ouais. Heu, ouais, en soi, heu, j'ai, heu, j'évi pour, heu, en termes de visuel, j'ai, hem, des souvenirs de mes voyages que j'ai fait, donc ils sont là, devant moi, heu, c'est il y a des des petites tortues, heu, qui viennent, heu, <chuckles> d'Indonésie, enfin, ce genre de choses, enfin, évidemment, heu, en statue quoi <laughs> et <laughs>
Ah oui. <chuckles> <chuckles> Bien sûr! Oh ce serait m ce serait drôle que ce soit de vraies tortues: «Bah je leur donne de la salade, heu, de temps en temps.» <laughs> Ouais ça pourrait te divertir effecti
<laughs> ouais ça ce serait ce serait divertissant en tout cas. <laughs> J'ai mis du miel aussi, le miel qui est toujours, heu, à ma portée parce que, heu heu, c'est vrai que je dois tra je dois parler, heu, quand je travaille parfois donc, heu heu, pour le coup, c'est que c'est important d'avoir du miel, ça me fait du bien, de l'eau et puis, hem, et puis après globalement c'est un petit peu tout, j'ai des trucs qui traînent, heu, des photos et trucs comme ça, aussi, mais c'est pas, heu, c'est pas forcément, heu, fait exprès quoi.
Et et par exemple, si hem, tu devais t'adresser à quelqu'un, heu, qui qui a mmh, vraiment un petit espace de travail. Quels que quels conseils tu lui donnerais? Quels aménagements il pourrait il pourrait faire pour quand même se sentir bien malgré un budget, heu, heu restreint? Et surtout une taille restreinte dans dans un petit studio par exemple?
Beh alors du coup, c'est vrai que je vais reprendre ma situation parce que, j'étais dans cette grande chambre et la vie a fait qu'il fallait que je revienne dans ma chambre de 7m2 où je où je du coup je travaille actuellement et heu
Mmh mh. Ah d'accord. Ah bah alors justement la question se pose.
La question se pose. Alors le budget était déjà là, parce qu'en soi bah, c'est c'est ce que j'ai accumulé depuis que j'ai 13 ans donc bah, c'était facile. Puis en plus de ça, il y a mon beau-frère qui m'a bien aidé. Mais, heu, mais pour quelqu'un qui a un petit budget, ça m'est déjà arrivé aussi. Parce que du coup, heu, la question s'est posée. Heu, je suis en couple, heu j'ai 21 ans, je travaille depuis chez moi et en fait le problème c'est que je ne peux pas travailler depuis, heu, depuis l'appartement de ma copine. Tout simplement parce qu'il y a pas assez de place. Et en fait, heu, j'aurais adoré amener mon ordinateur là-bas pour me créer mon espace là-bas et vivre littéralement là-bas. Sauf qu'en fait c'est pas possible parce qu'il y a pas assez d'espace et du coup dans ce cas-là on peut c'est en c'est encore autre chose mais en peut-être utiliser un ordinateur portable tu sais? Et puis, heu, l'espace que j'avais essayé de me créer là-bas, c'était, heu alors si tu veux c'est un T2 donc il y a la chambre et le salon. Donc évidemment je vais pas travailler dans la salle de bains ni les toilettes, c'est c'est <chuckles> c'est pas possible, ni la cuisine et du coup dans ma tête, j'avais comme idée de travailler dans le salon, de mettre l'ordinateur, heu, portable dans le salon et tout. Sauf qu'en plus de ça maintenant, il y a des chats qui font du bruit et heu, ça c'est pas possible non plus. Ouais.
Ouais. Mmh mh. Ah oui! Mouais, ouais. Bien sûr, oui. Ah oui, ah oui, c'est compliqué. Oui parce que justement c'est c'est c'est une question intéressante d'ailleurs, heu, ce que tu viens d'évoquer. Donc là, tu es chez tes parents. Ça peut être la même chose si tu es si tu étais, heu, chez ta petite amie. Hem comment comment tu arrives, heu parce que quand tu es devant ton ordinateur en télétravail, tu es en train de travailler. Donc à priori il n'est pas question de de parler de de vie perso. Comment tu arrives justement à séparer les 2? À séparer la vie pro de la vie perso? Comment tu arrives à adapter, à concilier les 2 alors que tu es forcément en interaction aussi avec d'autres personnes pendant que tu travailles?
Mmh. Heu, c'est vrai que c'est assez compliqué ça pour le coup je pense qu'il faut avoir, heu, surtout, heu, une une super bonne discipline dans l'idée. Mais, heu, en fait même moi des fois, heu, quand j'arrive en fait au moment de travailler, au moment d'allumer l'ordinateur. J'ai une autre activité aussi, heu, un autre projet on va dire et je peux pas m'empêcher de le regarder avant de commencer à travailler. Et du coup, heu, du coup c'est vrai que des fois je commence un peu plus tard. Des fois j'ai j'ai pas le temps de finir tout ce que je dois faire à cause de ça du coup, à cause de cette distraction qui a qui a constamment. Donc je pense qu'en fait il faut se créer une vraie discipline et puis, heu ouais.
Mmh ouais. Mmh. Et justement! Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est intéressant aussi ce ce terme de se créer une discipline. Qu'est-ce que tu veux dire par là, se créer une discipline? C'est-à-dire t'imposer des horaires durant lesquels, heu, tu tu tu dis aux autres: «Heu, ne me parlez pas, je travaille»? Ou c'est quelque chose qui vient surtout de toi?
Non, c'est surtout quelque chose qui vient de moi, genre. C'est-à-dire que s'imposer ouais des horaires déjà, heu, horaires de lever. Donc tu te lèves, heu, le matin, tu te lèves, heu, au minimum à 8:30 heu, heu au maximum pardon. Et après tu, heu, donc tu tu fais ta routine du matin où tu déjeunes, tu fais ce que tu veux et puis après tu quand tu es devant l'ordinateur assez rapidement, tu travailles quoi. Tu vas pas voir ailleurs, tu tu perds pas de temps à droite à gauche, encore moins sur les réseaux sociaux parce que ça pour le coup il y a c'est il y a il y a rien de de de bienveillant là-dedans. Donc encore moins sur les réseaux sociaux. Juste juste tu allumes ton application et puis tu travailles quoi et c'est vrai que c'est assez dur, heu, des fois.
Mmh mh. Ouais. Et dans ce cas-là, tu t et dans ce cas-là, d par exemple, tu parles, tu évoques les réseaux sociaux justement sur ton ordinateur. Tu tu arrives à à couper court à tout ça? Parce qu'il est très tentant d'ouvrir une page, heu, heu, sur un réseau social, heu, peu importe lequel, heu et avoir du coup un côté hem, heu, distrayant mais aussi, heu, heu quelque part parasitant par rapport à ton travail. Idem pour le téléphone. Comment tu fais le téléphone? Tu le tu le mets dans une autre pièce? Tu le mets ailleurs? Tu le mets sur silencieux? Tu l'éteins? Tu fais comment pour vraiment déconnecter de tout cela et pouvoir te consacrer intégralement à ton travail?
Alors, heu, pour le téléphone, j'ai été assez radical pour le coup parce que, même sans travail pour le coup, je j je me voyais beaucoup trop dessus. Je voyais vraiment que j'étais constamment dessus. Donc, heu, j'ai pris la décision d'enlever tous les réseaux sociaux. Donc, j'avais Twitter, j'avais, heu, TikTok, heu, Instagram. J'ai tout enlevé comme ça, heu, plus de distraction possible. Ouais, ouais, j'en avais j'en avais marre. Je voyais que j'étais complètement addict. C'était ridicule d'être addict à son téléphone comme ça. Ça ça commençait vraiment à me à m'énerver, quoi.
Mmh mh. Ah, bien. Ah, oui. Ah, oui. Tu as été radical-là. D'accord. Ouais. Oui, oui. Je comprends.
Donc, j'ai tout enlevé. Donc, pour le coup, le téléphone, il est quand même avec moi, là, mais il est, heu, il y a plus de réseaux sociaux. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est juste parler à des gens et ça, au pire, heu, 1 minute entre, heu, entre, heu, 2 activités, c'est pas si grave, quoi, pour le coup et après, l'ordinateur, c'est vrai qu'avant, heu, j'avais tout le temps les applications qui étaient lancées, des réseaux sociaux aussi, heu, bah, par exemple, Twitter
Mmh mh.
et c'était parce que, des fois, je m'ennuyais un peu pendant que je travaillais et maintenant ça m'arrive plus. C'est plus allumer. Maintenant quand je travaille, je travaille. Donc, déjà, il y a cette discipline qui est arrivée là. Il manque encore le fait de de quand j'arrive, je travaille directement et je passe pas, heu, heu, 20 minutes à faire autre chose. Mais, heu, mais la discipline elle vient aussi un petit peu avec le temps et avec la motivation enfin, je pense.
Ah oui. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui est aussi très important, heu, dans dans le télétravail, c'est, hem, l'ergonomie. Heu, par exemple, heu, la hauteur du bureau, heu, et aussi la posture qu'on peut avoir notamment. Est-ce que concrètement, tu as investi dans dans dans une, heu, chaise, heu, qu'on dit ergonomique, tu vois, pour te sentir bien? Parce que quand tu passes la journée assis sur un fauteuil en présentiel, il y a beaucoup d'entreprises qui investi investissent justement là-dans pour que les les collaborateurs se sentent bien. Est-ce que toi, tu as fait pareil à domicile?
Ouais. Alors, heu, du coup, j'avais une chaise gaming <exhales> qui est donc assez, heu, assez adaptée à ça mais c'est vrai qu'elle a, maintenant, elle a elle doit avoir 7 ans. Donc, heu, tout ce qui était bien mou, bien moelleux avant, c'est devenu bien dur. Donc, il faut clairement que je change parce que, ouais, c'est c'est vrai que c'est pas du tout agréable ça, pour le coup et puis, heu, j'ai fait un comparatif parce que, du coup, je suis parti, heu, en début d'année, heu, en voyage et heu, j'avais comme objectif alors, bon, je suis complètement fourvoyé parce que je suis parti en Australie 3 mois et je me suis complètement fourvoyé parce que je me suis dit que j'allais j'allais continuer à travailler là-bas, heu, en ligne, heu, sur mon projet personnel qui m'apportait pas encore d'argent et, heu, sauf qu'en fait, c'était impossible. <exhales> Je suis arrivé là-bas. Je me suis j'ai essayé quelquefois. Donc, heu, je me mettais juste dans le lit. J'avais juste mon ordinateur. Donc, en fait, mon espace de travail c'était moi dans un lit dans une auberge de jeunesse en plus, donc il y avait du monde autour, mon casque et une souris ouais, voilà et en fait, heu, je me suis rendu compte là-bas que le cadre, il est quand même important pour justement garder cette discipline, quoi. Parce que, là-bas, j'ai vraiment essayé de de de faire ça constamment, heu, aux bonnes horaires et cetera et en fait, heu, le manque de confort, le divertissement partout autour, c'était c'était dur.
Ah oui. <chuckles> Moui. Mmh mh. Mouais. Ah oui, ouais. C'est compliqué. Bien sûr. Ouais. Oui, parce qu'en plus il y a un il y a le le Mais en plus, il y a un décalage horaire avec l'Australie. Donc, tu devais forcément plus ou moins adapter tes horaires. À moins que, finalement, c'est quelque chose que tu pouvais exercer, heu, heu, aux horaires que tu veux, y compris aux horaires français?
Ouais. Ce qui m'a fait lâcher, je pense, c'est le fait que c'était, heu, exactement, c'était à à 00:00 pile à 00:00 pile qu'il fallait que je travaille. Donc, c'était bon pendant une 1 heure et demi, 2 heures. Donc, heu, me couchais à 2:00
Ah, oui. Et tu commençais tu commençais le travail à 00:00 pile?
Ouais, c'est ça. Mais, c'est pour ça, ce taff franchement je l'ai fait, heu j'ai dû le faire, heu, 3-4 fois et après, je me suis rendu compte que j'étais pas venu en Australie pour, heu, pour faire ça. J'étais là pour l'aventure et tout donc j'ai j'ai arrêté. Mais, en fait, là-bas, je me suis rendu compte que le l'espace de travail et la discipline qu'on se met et la le l'horaire aussi en soi, hein, forcément, en fait, c'est super important pour, heu, pour garder le l'activité sur le long terme, quoi.
Ah ouais, compliqué. Bien sûr. Bien sûr. Beh, c'est vrai que cet cet échange est intéressant dans le sens où on se rend bien compte que, finalement, il n'est pas si facile que ça, heu, d'être en télétravail. C'est-à-dire que ça, ça ne s'improvise pas, heu, peu importe, heu alors, c'est bien connu, c'est pas la taille qui compte. Tu peux très bien être dans une petite pièce, mais, par contre, l'idéal, c'est quand même de de s'offrir une ergonomie qui fasse en sorte qu'on se sente bien, qu'on ne soit pas diverti, qu'il n'y ait pas de de parasites autour de soi. Donc, c'est quand même très intéressant de de savoir ça par rapport au télétravail. Merci beaucoup pour, heu, cet échange. C'était très instructif.
Mmh. Ouais, c'est ça. Bah, avec plaisir et puis, comme tu dis, ouais, c'est c'est pas la taille qui compte. C'est clair et puis, heu, ouais, c'est important quand même. Merci beaucoup aussi pour cet échange. C'était cool.